え、なるほど。たしなんか迷ったから、お正月って言うと、ちっちゃい頃の思い出としては、その、おせちやお餅もあるんですけど、ま、親戚でこう大勢で集まって、あの、すき焼きですね。あれをもう必ずやっていて
うん。 うんうん。 うん。 うん。 あ、すき焼き。いいですね、なんかその時期に、家族ですき焼き食べるとかいいっすよね、なんかね。なんか、ん
うん。 うんうん。 ええ、だから正月って言うと、すき焼きの思い出がすごい蘇ってきますね。
うんうんうん。あ、え、なんかすき焼きもあれ、流派がありますよね、お家ごとになんかなんか、牛脂でやるのかとか、あの、お肉先に入れんの、野菜先に入れんのとか、割り下どうすんのみたいのとか、ね。
ありますね。 うんうん。 はあ。 ああ、どうだろう、どうやって作ってでも牛脂は使ってたんじゃないかなと思うけど、どうやって作ってなんかあの、そのおばさんたちが、みんなでこう、もう作ってくれて、もう子供は食べるだけじゃないですか。ばくぴゃく食べてた。
うんうん。 うんうん。 ああ、あのね、黒い黒い鉄の鍋みたいなやつで「はい、どうぞ」みたいなね。ああ、でもね
そうですね。うん「卵ける人？」みたいな、「卵をつけたら美味しいよ」みたいな「じゃ、つけようかな」みたいな感じで。うーん。
うんうん。 そうね、ん、ねね、あの「卵卵追加って何個していいの？」みたいなの、<laughs> ね。
<chuckles> そうですよね、私なんかあの、糸にゃくが好きな子供で、あの、糸こんにゃくはすごい積極的に食べてましたね。あれ美味しいと思って。ええ、い。
うん。 うん。 あ、糸こんにゃくね。糸こんにゃくとか、あのしらたき系のやつ、なんか味染みたやつ美味しいですよね、なんか。うん。
美味しくって、なんか、あの、あれはすごい、いっぱい食べてましたね。お肉よりいっぱい食べったかもしんないです。うん。
うん。 くそうじくうんうん。うちね、しらたきだったんですよ。で、しらたきをしらたきってあの、すき焼きのつゆ、あの、割り下を結構絡めて持ってきちゃうから、卵がすぐ <chuckles> あの卵っぽくなくなっちゃって、なんかそう、生卵を何個もか あれはそう、替え玉みたいな追加した記憶があるなと思って。いや、美味しいな。あとね、春菊入ってました？
ええ。 うん。ええ。 うん。 ああ。 追加して。 ええええ。あ うん。 う春菊入ってたような気がしますね。春菊とかもあんまり、あの、好きじゃなかったけど、匂いがありますよね。うーん。
あ、ほん あ、そうなんですね。ああ、そうなんだ。じゃあ、ここに大きな壁がありますね。私好きだったんですよ、小さい頃か
あ、え、ええ、すごいすごい。え、春菊の好きな、あと、あの、数の子の好きな子供なったんですね？
そう、だから うん。 うん。 そうそう、だからね、あの、ほんとにあの、20歳早々にですね、酒飲みの仲間入りをするみたいな、おつまみ大好きみんな、ちっちゃい頃から。
うん。 へえ。ああ、おつまみとしては最高ですよね。
そうそうそう。ね、あとね、すき焼き、玉ねぎも美味しくないですか？あれ。
うん。

あ、ほんとに、あの、よく、なんかちょっと旅行に行ったりすると見たりする、臼と杵でついたりとか
すげ。
あれでついてま、あれでついたら、さぞかし美味しいなと思うんですけど、だから、子供が、その、お父さんが、例えば、杵でつくとすると、あの、その、子どもが、ひっくり返す役があるじゃないですかうん。
そう。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 ああ、なんか、あの、ぺったんの後に、こう、なんかお水に手つけて、こ、ひペン、こ、ひっくり返しながら、手、ぶつかんないのかなって心配なるやつ。
うん、たら、後に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
うんうん。 うん、うん、ね、ええ、それ うん。うん、なんかその、臼と杵のやつっていうと、なんか、私だと、学校、しょうがあれ、中学校だ、中学校とかのイベントでやりましたね。なんか、どっかから、たぶん、先生とかが借りてきてるんでしょうね。ほんで
うん、ううん。 ああ。 うーん。 あ、イベントでね、ありますよね。臼と杵。うーん。
そう、だから男子男子が、あの、女子あんまやんないすよ、男子が、ドンドンってついてくれたやつを、みんなで丸めて、そん時はね、あれが美味しかった、あの、くなんて言うんだ、あの、大根おろしで、お醤油で食べるや
うん、うううん。うん、はあ、うん。 あ、は、それ、おろし美味しいです、うんうん、うーん。
あれ、なんて言うの、からからみ餅？っていうのかな。
ああ、からみ餅って言いますかね、あの、大根おろしのですよね、あたしもあれ好きで、さいうんうんうーん。
うん。そうそう、そう。あれ、うま！と思って、初めて食べたんですよ、つきたてのやつをそれで食べて、ちゃくちゃうまいと思って。
うーん。うん。うん。 ええ。そうですね。
もう、お口そう、口いっぱいに頬張って食べちゃって、あ、これちょっと、もうちょっと細かく切って食べないとやばいって思いながら食べてた。<chuckles> そう。うん。うん。
うんうん。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
ね、そう、学校でね、保護者が来ちゃう、うん。
<chuckles> 後々、ちょっと思い出話になっちゃうといけないので。うん。あ、じゃあ、あの、おせちなんかはどうですか？好きです？おせち。
うんうん。そうそうそう。ええ、すっとすてはうん。 うん、おせちね、なんかね、私ちっちゃい頃から好きなやつ、も、一押しがあって、なんか、この、今ね、このテーマで思い出したのが、かずのこ。
ええ、いえ。 は、いや、かずのこ好きだったんですか？子供の頃。
そうそう、かずのこは、も、あの、うちのいとことか親戚一同みんな大好きで、だから仕込む数がすごいんですよ。だから、なんかそんで、1日に食べる量は何本までよ、みたいな。も、あの
え、へえ。 ええええ。 は、はあ。 <laughs> うん。